Sì, ehm, ci ho provato. Ehm, è successo anche non molto tempo fa sempre con, in questo caso, ehm, la mia ragazza: ehm, mi vedeva anche qui oberato, pieno di lavoro e mi chiedeva appunto un modo, uhm, per cercare di essere presente con lei. Ehm, non so anche l'uscita del sabato sera diventava un dramma, perché ero completamente assorto dai miei pensieri, dal lavoro; ehm, e quindi anche lei mi ha spronato a trovare una una soluzione, e, ehm, l'ho trovata appunto come dicevo prima, nell'agenda che è stata di fondamentale importanza, perché mi ha aiutato anche nei fine settimana, che prima erano pieni, strapieni di lavoro, a, uhm, gestire meglio il mio tempo ed arrivare alla sera magari non con il minimo delle energie ma anche a metà, no, delle, ehm non ero al 100%, ero al 50%, ma riuscivo comunque in ogni caso ad essere presente, che rispetto allo zero per cento assolutamente sì, assolutamente sì. E infatti invece di rendere lo 0% magari rendevo al 50%. Era comunque un qualcosa.
Mh-mh. Okay. Certo. Mh. Sì. poi. Okay. Sì. <gasps> Sì. È stato uno strumento magico proprio questa agenda. <chuckles> <chuckles> Certo. Assolutamente. Poi dopo dei periodi così intensi è stato bene anche trovare il giusto equilibrio.
Sì, il trovare il giusto equilibrio in quando hai dei ritmi frenetici e devi gestire appunto il lavoro, l'università, ehm, più le passioni, più gli hobby, ehm, è fondamentale perché altrimenti rischi no, assolutamente perché altrimenti rischi, ehm, veramente di andare, ehm, in burnout, no.
Esatto. Non è facile.